หนักกว่าที่ออฟฟิศด้วยนะคะ เพราะว่าเขาจะคอย ค่ะ เพราะว่าเขาบอกมาแล้วว่า เขาเนี่ย ก็คือจะมีเหมือน อ่า มีคอยดูหน้าจอเราอะค่ะว่า เราเนี่ยขยับเมาส์ไหม? เราอะมีเปิด อ เอ่อ มีเปิดหน้าจออื่นไหม? เราดู social media หรือเปล่า? หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ของเขาเนาะ แล้วเขาอะสามารถเข้ามาดูหน้าจอเราอะได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
โอ้ หนักกว่าที่ออฟฟิศเหรอครับ? โอ้โฮ โอ้โฮ เออ อ๋อ <chuckles> ครับ อืม อ๋อ ก็แสดงว่า เราก็ขยับไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่แต่หน้าจอตลอดการทำงานเลย ใช่ไหมครับ? อืม อืม
อา ไม่ได้ค่ะ ใช่ค่ะ นอกเสียจากว่า ในช่วงที่ อย่างสมมุติว่า เราได้เบรก 15 นาที ตอน 10 โมงใช่ไหมคะ เราก็ถึงแบบว่าพักหน้าจอแล้วก็ไปเบรกได้ แล้วก็ต้องรีบกลับมาทำงานตามเวลา แล้วก็จะมีคนน่ะค่ะมาคอยดูเราว่า ที่หน้าจอเราเนี่ยเราทำงานอยู่หรือเปล่า? อย่างงี้เลยค่ะ อืม แต่
ครับ อะฮะ อืม ครับ อืม แต่มันไม่อิสระนะครับ จากที่คุณเล่า เล่า เล่างานนั้นให้ฟังเนี่ย <chuckles> เหมือนกับ ว่า เรา อืม คือ ใช่ ทำงานอยู่ที่บ้าน แต่ว่า แต่ว่าระบบเหมือนกับวับ จำกัดเราให้อยู่แต่หน้าจอ อะไรพวกนี้นะ <chuckles> อืม
<sighs> ค่ะ มันไม่อิสระ เออ เหมือน ค่ะ ใช่ ใช่เลยค่ะ เขา เขาก็เล่ามาแบบนั้นเนาะ เออ แล้วเรา พอเราขอต่อรองเขาไป เขาก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ให้เราอะค่ะ ก็เลยคิดว่า สุดท้ายแล้วเราก็คงจะต้อง จะต้องปฏิเสธไปอะนะคะ เพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับเงื่อนไขในชีวิตประจำวันเราอะเนาะ ค่ะ อืม ก็
อืม ครับ อ อืม สอดคล้องกับเรา ใช่ไหม? อืม ๆ ๆ ๆ เข้าใจเลยแหละครับผม ก็หวังว่าคุณ จ อ่า จะพบกับงานที่แบบว่าสอดคล้องกับความต้องการของคุณนะครับ
ก็เลยอยากจะมาระบายให้ฟัง

เออ ถูกต้องเลยครับผม ใช่ เพราะว่าเราดูแลด้วยใจ แต่คนอื่นเเขาดูแลด้วยจุด ๆ ๆ เออ <laughs> ใช่ ๆ ๆ
ค่ะ อืม หน้าที่ อืม เขาก็ดูแลด้วยหน้าที่เนาะ อ่า ทีเนี้ยค่ะ เราก็เลยคิดว่า เออ เดี๋ยวเราจะ คงจะต้องปฏิเสธงานนี้ไปอะค่ะ แล้วก็อาจจะแบบ เออ ควรจะมองหางานใหม่ ใช่ไหมคะ ที่แบบมัน มันตอบโจทย์กับชีวิตมากกว่านี้เนาะ? อืม
ครับ อืม สอดคล้อง อืม ๆ ผมว่าดีนะครับ เป็นไอเดียที่ดี คือหาก เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบว่าทำงาน ทำงานออฟฟิศ คือเข้า เข้าออฟฟิศตลอดเวลาก็ได้ ตาม พาร์ตไทม์ก็เยอะแยะนะครับ ในปัจจุบันเนี่ย อืม
ค่ะ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ก็คือแบบไปหางานที่ว่าทำจากที่บ้านเหมือนเดิม แต่ว่าไม่ ไม่กำหนดเวลาว่าจะต้องทำกี่โมงถึงกี่โมง แบบนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ อา ใช่เลยครับผม ส ที่สามารถแบบยืดหยุ่นเวลา คือให้ เน้นเวลาให้กับครอบครัวเป็นหลักนะครับผม ก็ อืม หวังว่า อ คุณจะเจอ น ในไม่ช้านะครับ อืม
อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ เออ แล้วก็เอาเวลาที่แบบว่าเหลือ ที่นอกเหนือจากการดูแลครอบครัวแล้วเนี่ย เราก็ค่อยไม ทำ แล้วมันมีอยู่ใช่ไหมคะ งานพวกเนี้ยเนี่ยที่มันแบบว่างานยืดหยุ่น งานที่แบบทำ ตาม เวลาอย่างเงี้ยค่ะ?
ครับ มี ผมว่ามีนะ ผมว่ามีนะครับผม ลอง ลอง ลอง ลองหาดู ลองพยายามหาดู ผมว่ามีนะ อืม
อือฮึ ค่ะ อืม คือเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยโลกมันก็เปิดกว้างแล้วเนาะ ส่วนใหญ่คนเขาก็จะทำงานอิสระ ทำงานอันนี้กันหมดแล้วอะ คือเราก็มองว่า เดี๋ยวเนี้ยมันหมดยุคในการที่แบบต้องมานั่งทำงานตามเวลาเป๊ะ ๆ แล้วอะเนาะ คือแบบเข้าทำ
ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ อืม อืม ๆ ใช่ เพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่ ข เขาก็ไม่ชอบแบบ ทำงานตามเวลาเป๊ะ ๆ นะครับ เขาชอบแบบยืดหยุ่น ทำงานที่ไหนก็ได้ เออ อะไรอย่างนี้ แต่ว่าผลงานต้องออกมาดี อ้าว ประมาณนั้นน่ะครับ ส่วนใหญ่ก็เห็น เห็นเขา เขาทำกัน
<chuckles> ใช่ไหม? ค่ะ อา เออ มันก็เป็น มันก็จริง ๆ แล้วมันก็เป็นความใฝ่ฝันของเราเหมือนกันเนาะว่า ก็คือทำงานเวลาไหนก็ได้ เพราะเราก็พอหลังจากที่เราดูแลครอบครัวเสร็จแล้วอะ ในช่วงที่เวลาเขาพักผ่อนกันน่ะค่ะ เราก็อยากจะมาทำงานในช่วงเวลากลางคืนเนาะ ที่เรามีเวลาว่างหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ ที่เวลาหมอเขาไม่ได้นัดอย่างเงี้ยค่ะ เราก็อยากจะทำแบบนั้น แต่ว่างานสมัยก่อนเนาะ มัน จ ก็จะต้องเข้าแบบวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่างงี้ค่ะ แล้วก็แบบว่า เอ่อ เข้า อ 8 โมงเช้าเลิก 5 โมงเย็น มันเหมือนกับว่า มันเอาเวลาเราไปทั้งวันเลยเนาะ
อืม ๆ ครับ โอ๊ล-ถับ อืม อืม ครับ โอ้โฮ ครับ อืม